É, o meu outro trabalho, né, já inicio a fazer, né, esse trabalho um dos trabalhos remotos, eu faço na parte da manhã.
Tá. Um dos trabalhos remotos, você diz? Tá. Na manhã, uhum.
Isso. Faço, ele, eh, até meio-dia. Meio-dia eu já começo a minha roti a minha a preparação da do almoço, né. E depois, à tarde, eu faço o outro trabalho remoto, <laughs> né. Ess
Hum. Ah, tá. Hum. Na a aí você tem que preparar o almoço, provavelmente tem que lavar a louça, né. Fazer um
Eh, e isso eu deixo para o meu filho. Eh, esse é uma das outras coisas que, quando a gente trabalha remotamente, a gente também tem que saber dividir a tarefa e delegar. É, e delegar as tarefas da casa, né, porque se eu trabalho, eh, eu também tenho que tenho tem coisas que eu consigo fazer, tem coisas que não. Então nessa parte, assim, a parte da da comida, quando e o meus os meus trabalhos, eh, se eu estou envolvida em um traba né, nos nos trabalhos, eh, com alguma coisa que é mais difícil, assim, os meu o meu filho consegue administrar até a parte de fazer o almoço.
Ah, perfei Uhum. Tarefas em casa. Certo. Ah. Uhum. Sim, com certeza. Uhum. Uhum. Ah, tá. Ele volta ele retorna meio-dia, mais ou menos nesse horário. uma hora, meio-di
É, entendeu? É que a faculdade dele é online também.
Ah, vocês 2 trabalham de ca ah, tá, entendi.
Hã. Isso. E ele tem a presencial, se ele quiser ele pode ir lá, mas como é um pouco longe de casa, ele escolhe ir 2 ou 3 vezes p na semana.
Tá. Uhum.